Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, come stai?
T'a posto grazie. A te come va?
Benissimo, benissimo appena diciamo l'ora di pranzo è appena passata quindi ho mangiato molto bene, un bel piatto di pasta, ehm sì, sì. <chuckles> Esatto, tu invece? Hai mangiato qualcosa? Mh.
Meno male, dai. Eh, sì. Ah sì, con questo caldo, mamma mia. Mamma mia! No allora, e ehm, chiedo pe che pasta hai mangiato poi? No aspe' so' curiosa un attimo.
Ma allora una pasta molto particolare perché in questo momento diciamo sono in viaggio in Sicilia e ho mangiato questa questa pasta, ma molto buona, con zucchine fritte e ricotta, buonissima.
Okay. Ah! Bello. Ah, okay. Ah, buona, mhmm, leggera anche eh, leggerissima, p l'emblema della leggerezza. Vabbè come tutto il cibo siciliano, buono, <chuckles> ma per nulla leggero. Ehm, io vabbè, dico la verità in estate, m m ehm, non mi piace mangiare cibi pesanti o caldi, mamma mia non li sopporto. Io ho mangiato l'affettato la fesa di tacchino ho mangiato perché ho caldo quindi è una cosa proprio leggera, triste ma leggera.
<chuckles> Sì. Esa Mh-mh. Mh-mh. Erto. Eh, capisco. Mh-mh. Eh sì, classico, sì, sì.
<chuckles>
Sì, sì, no ma ci sta, ma anch'io normalmente prediligo insalate, cose tipo cous cous sai? Sì, mhmm, perché anch'io piatti piattoni di past
Sì. Mh-mh. <chuckles>
pasta al forno, queste cose qua no.
E esatto. Ma tu vuoi ehm, chiedo, allora tu sei in Sicilia per piacere così oppure sei originaria della Sicilia?
No, no, no, piacere, piacer io diciamo sono originaria sì, sì, sì. Le mie origini sono un po' de de dei Balcani, dell'est Europa, però ho vissuto anche in Italia sì, sì, sì, per un bel periodo in parti sì?
Ah, okay. Okay. Ah, okay. E dico sei tu tu abiti al nord? Poss cioè se te lo posso chiede ah, okay!
Sì, sì, sì, esatto, esa esattamente, esattamente, sì, sì, sì. Abito sì, e in particolare diciamo sono, mhmm, mi rico sono abbastanza esperta della cucina, ehm, emiliano-romagnola, okay? Sì.
Okay, okay. Okay. Okay, ah buona! Ah, ecco perché un po' la mhmm, l'accento. Okay, l'accento è quello, eh.
Ah no, okay, sì, sì, sì, esatto, e io non so, associo ricordi molto piacevoli, felici, al al piatto delle tagliatelle al ragù, okay. No perch un piatto molto, così, casereccio soprattutto se il ragù è fatto bene. Sì.
Sì, sì, sì, sì. Sì. Mh, buone, buone. Sì molto tipico, no, molto tipico anche. Mh-mh.
Molto buono. Non so se l'hai mai assaggiato, è davvero buono, eh.
Lo facevi con tua nonna? Eh. Allora, diciamo che a me non piace il ragù bolognese per il semplice fatto che non mi piace la carne macinata.
Mh-mh.